É, isso que eu ia te perguntar na verdade, né, eh, se você conseguiu, eh, realmente fazer a alguma coisa pra que você pudesse relaxar, né, sair um pouco. Eu acho que é muito importante, eh, momentos como esse, né, você dar uma respirada, levantar, eh, colocar a pausa como você mesmo colocou, né. Tentar não responder, não dar aquela f aquela f eh, resposta já no automático sem pensar. Porque isso, também, depois você se sente mal, né. Ter uma reação também negativa, eu tenho certeza que você não fez isso, né, porque você me parece ser uma pessoa bastante comprometida, séria com seu trabalho. Eu eu consigo perceber isso na sua voz, a forma como você é uma pessoa simpática, agradável, eu tenho certeza que você leva isso pro seu atendimento. Mas assim, como eu falei, é muito comum que as pessoas quem lida com atendimento ao cliente e e já sabe que lidar com pessoas não é fácil, né? As pessoas acabam não conseguindo administrar as suas emoções, suas, eh, suas dificuldades diárias e acabam, realmente, ficando mais impaciente, descontando, né, eh, no trabalhador ali que <chuckles> está ali cheio de disposição está só pra ajudar, exatamente. E infelizmente essas coisas acontecem. Então Mas assim, uma coisa que, eh, eu acho que você pode exatamente fazer isso, sabe, contar até dez, respirar, né. Você manter o seu tom de voz, sabe, eu acho que se tem uma coisa que, eh, quebra uma pessoa que está nervosa, é você falar calma, com até diminuir o seu tom de voz, sabe? Se você já fala tranquila e baixo, você diminui ainda mais, sabe. Porque ela vai
Uhum. E Uhum. Isso. Exato. <chuckles> Ai que bom. <chuckles> Uhum. E é, exato. Uhum. Isso. Tá ali só para ajudar, né? <chuckles> É. Hum. Uhum, é verdade. Pra deixar ela meio que gritar só, né?